لأ، عندك حق فعلًا، فكرة فكرة إن حد هو اللي يجيب لي الحاجة أ direct كده اللي أنا عايزاها بالضبط من غير أي زيادات، بتبقى لطيفة وب لبتم بتمشّي الدنيا بصراحة طول الشهر. بس هو الفكرة زي ما قُلت لك إنه أ أنا باستمتع بموضوع الشوبينج أو الستات كلّها تقريبًا بتستمتع بموضوع الشوبينج بس آه، بس فكرة فعلًا إن أنا أقنن الموضوع ده شوية بفكرة الوقت، يعني م لو ما دوب لو باعمله كل شهو كل شهر، أعمله كل شهرين مثلًا أو 3.
<chuckles> أكيد طبعًا.
آآ، لأ، هتفيد، هتفيد جدًا الصراحة. فآمم، فهاحاول، يعني هاحاول اجرّب اعمل الموضوع ده، وهاحاول اجرّب حاجات ما اشتريهاش قِسط برضه عشان الموضوع بيبقى لو أنا ما نزلتش حتى أعمل شوبينج فبرضه مصاريف. <laughs>
آه، موضوع القِسط صعب فعلًا. أيوه، أيوه، أنا كنت لسه برضه عايز اسألِك على موضوع الأونلاين َدّوة، يعني أنتِ بتستخدمي م آآ، مثلًا اللي بيأثّر عليكِ وبيخلّيكِ تخشّي تعملي بقى شوبينج كتير أونلاين هو ال الإعلانات مثلًا اللي بتطلع، آآ، وأنتِ بتسكرولي في أي حاجة؟ والّا أنتِ بتخشّي من نفسِك، آمم، يعني ت تدوّري كده في الأبلكيشن؟
إمم. لأ، ده بيبقى عامل طبعًا. لأ لأ لأ، ده بيبقى عامل. يعني ممكن دي يبقى هو ال ال ال ال الب البدء إن أنا ادخل، فاهم؟ يعني دخلت مثلًا لو ما عجبنيش، فأنا اروح أعمل scroll بقى اكمّل <laughs> عجبني يالّا، يالّا بينا. <chuckles>
آه، بيبقى عامل. آه، حاجة شدتِك. إمم. تكمّلي بقيت الماركت، آه.
بالضبط آه.
أيوه، أيوه. طيب، ما أنتِ ممكن بقى في حاجة زي كده ت آمم، يعني آآ، تحاولي ات الإعلانات اللي بتطلع لِك دي كده بيبقى في option اللي هو not interested مثلًا، دي كل ما يطلع لِك إعلان تحاولي إن أنتِ تقاومي كده شوية وتعملي not interested، فما يبدأش إن هو يطلع لِك إعلانات من ال من النوعية دي تاني أو أو إعلانات ليها علاقة بالحاجات دي، وبالتالي مع الوقت مثلًا، أسبوع بالكتير، هتلاقي إن أنتِ ما بقاش يظهر لِك إعلانات اللي هي بتشدِك بقى وتبدأي تخشّي على Amazon بقى ونون والحاجات دي كلّها اللي هي بت بتبوظ ميزانيتِك يعني. فأعتقد آه، وبكده أنتِ برضه ت مش هتتخشّي بقى ت تسكرولي في الأبلكيشنز بتاعة ال الشوبينج دي غير لمّا فعلًا تكوني محتاجة حاجة. يعني أنتِ لمّا تكوني ع عايزة تشتري حاجة مثلًا مش لاقياها في الماركت أو بعتّي حد يجيبها وما لقيهاش، فهتضطرّي إن أنتِ آآ، تخشّي تشوفيها على مثلًا Amazon أو حاجة و وتطلبيها أونلاين، ساعتها الموضوع هيبقى يعني مُتحكّم فيه شوية، غير لمّا يكون الموضوع عشوائي.
إمم. إمم. إمم، إمم، إمم. بتبوظ الدنيا خالص. إمم. اهم.